ค่ะ คือวันนี้ค่ะมีเรื่องอยากจะมาปรึกษานะคะ คือรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองอะ เป็นคนที่ค่อนข้างจะเพ้อเจ้อมาก ๆ เลยอะค่ะ คือเราอะเป็นคนที่ค่อนข้างติด social ใช่ไหมคะ อ่า ก่อนหน้าเนี้ย โอ๊ย! เล่นทั้งวันเลยนะคะแบบ เล่นทั้งวันแล้วก็โพสต์ทั้งวันเลย อะไรอย่างงี้ แต่พอหลัง ๆ อะค่ะ ที่เราอะเริ่มมาทำงานลักษณะของที่เป็นแบบ Freelancer อะไรอย่างเงี้ยค่ะ การเล่นของเราอะ ก็หายไปเราอาจจะมีการโพสต์ที่น้อยลง แต่ก็ยังส่องนะคะ ต้องบอกว่า ยังคอยส่องอยู่เหมือนเดิม ทีนี้แหละค่ะ ไอ้การส่องของเราอะ มันไปทำ สร้างปัญหาความเพ้อเจ้อให้กับตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะ คือพอเราไปนั่งดูพวกแบบ feed ที่คนอื่นเขาแบบประสบความสำเร็จ ใช่ไหมคะ เราก็จะรู้สึกมา มานั่งน้อยใจตัวเองอะค่ะ ว่าแบบว่าเหมือน พูดง่าย ๆ เลยอะค่ะ เหมือนดูถูกตัวเองว่าแบบ นี่ทำไมแบบเราไม่ได้ ทำไม่ได้อย่างเขา แบบทำไมคนอื่นทำมันดูดเหมือน มันดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายจังเลย แล้วทำไมสำหรับเรามันดูแบบเป็นเรื่องยากในการที่จะประสบความสำเร็จ เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่าง พูดง่าย ๆ อะ อย่างของเราอะ เรา อาชีพเรา เรา เราทำ เออ Freelance แต่อีกขาหนึ่ง เราก็ทำเป็นตัวแทนประกัน ใช่ไหมคะ อา แล้วพอเราไปนั่งดูคนอื่นน่ะค่ะ พวก feed ตัวแทนคนอื่นน่ะ โอ๊ย เขาก็ปิดยอดแสน ยอดล้าน ยอดอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราอะ เราแค่แบบปิดยอด เอาแค่ให้แอ็กทิฟในเดือนน่ะ ก็ยังยากเลยอะค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบ เออ ทำไมคนอื่นเขาทำแบบ ทำได้ง่ายจังเลย เราไม่รู้นะว่า มันอาจจะยากอะ แต่ว่าสำหรับเราอะ พอเราเห็น feed มันขึ้นมาบ่อย ๆ แบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าแบบ เออ ทำไม เขาแบบว่าประสบความสำเร็จ แต่เราไม่ประสบความสำเร็จ อะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบกลายเป็นความน้อยใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อืม ครับ อ ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อา ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ ครับ จริง ๆ ตรงนี้เรื่อง เอ่อ การ เรียกว่าเปรียบเทียบตัวเองเนาะ กับคนอื่นเนี่ย อันนี้ผมเข้าใจได้เลย เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ เอ่อ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะครับ แล้วก็ เอ่อ มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราบางทีเนี่ย สามารถท้อถอยกับชีวิต หรือว่าวิถีทางที่เรากำลังดำเนินการอยู่ได้นะครับ แล้วก็ เอ่อ จากที่คุณเล่ามาเนี่ยว่า เอ่อ ในเส้นทางการ เอ่อ ขาย ป เป็นตัวแทนประกันเนี่ยนะครับ จริง ๆ แล้วเนี่ย เอ่อ ด้วยวิธีการในการ เอ่อ เรียกว่าเสริมแรงเนาะ พนักงานในองค์กรเนี่ย คือมันก็เป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ เอ่อ มีทั้งแง่ดี แล้วก็แง่เสียนะครับ เพราะว่าการที่เรา หมายถึงว่า เอ่อ กลุ่มหรือว่าองค์กรตรงนั้นเนี่ย จะยกตัวอย่าง หรือว่าชื่นชมใครสักคนหนึ่งเนี่ย ที่ทำประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับ เอ่อ มันก็ บางคนเนี่ย เขาก็อาจจะ เอ่อ รู้สึกยินดี ล แล้วก็พยายามจะไต่เต้าให้ได้เป็นถึงอย่างนั้น แต่ว่าบางคนเนี่ย ที่ เอ่อ ไม่ได้มีใครผิดใครถูกด้วยซ้ำ แต่ว่าบางคนเนี่ย เขาก็อาจจะรู้สึกท้อถอยกับเป้าหมายที่ตัวเองทำได้ เมื่อเทียบกับคนที่ได้รับการเชิดชูนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ย อัน อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้จริง ๆ แล้วก็ เอ่อ ผมก็เข้าใจความรู้สึกของคุณว่า มัน บางทีมันก็ทำให้เราแบบว่า เอ่อ เซ็งอะเนาะ แล้วก็อาจจะ เอ่อ หมดพลังใจในการที่จะต่อสู้ เพราะว่ารู้สึกว่า ทำไมเป้าหมาย มันไกลออกไปเรื่อย ๆ ทั้งที่บางทีแล้วเนี่ย เราตั้งเป้าไว้ใกล้ ๆ แต่ว่าคนอื่นแซงไปไกลแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แล้วเมื่อไรเราจะตามทัน? อะไรพวกเนี้ยครับ ซึ่งตรงนี้ก็อยากให้คุณค่อย ๆ ใจดีกับตัวเองไว้นะครับ แล้วก็ เอ่อ สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยครับ คือแต่ละคนเนี่ยนะครับ มีวิถีชีวิต จังหวะชีวิต แล้วก็ความพร้อมเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับ เอ่อ บางทีแล้วเนี่ยคนที่เขาขึ้นไปได้ เอ่อ ได้ผลงานดีเด่น หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะมีจังหวะชีวิตที่ เอ่อ เขา เอ่อ มีการเตรียมตัวมานานแล้ว ซุ่มซ้อมหรือว่า เอ่อ ซุ่มขายเนี่ยมานานแล้ว โดยที่เราก็อาจจะไม่ได้เห็นแง่มุมของเขางบทุก ครบทุกมุมนะครับ เพราะเราก็ไปเห็นเขาอีกทีตอนที่เขาสำเร็จแล้วนะครับ แต่อย่างตอนที่เขาอาจจะกำลังลำบาก กำลังเป็นตัวแทนที่ต้องเดินขาย เคาะตามบ้าน อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้เห็นของเขานะครับ แล้วเราก็ เอ่อ อาจจะไม่ได้เข้าใจในความลำบากของเขาได้นะครับ ดังนั้นตรงเนี้ยนะครับ ถ้าเข้าใจกว้างมากพอเนาะ เราก็จะเหมือนว่า เราก็จะไม่ไปตัดสินเขาว่า เอ๊ะ ทำไมคนนี้เนี่ย ช่างสำเร็จรวดเร็วเหลือเกิน? ทำไมช่างน่าอิจฉาเหลือเกิน? แต่จริง ๆ เราก็จะเห็นภาพได้รอบขึ้นว่าจริง ๆ แล้ว ถึงเขาจะมีจุดที่สำเร็จ แต่จริง ๆ แล้วเขาก็จะมีจุดที่เขาลำบากเหมือนกันนะครับ และการที่เขาสำเร็จขึ้นไปจุดสูงเนี่ย การที่เขาจะขยับถัดไปอีกเนี่ย มันก็ยิ่งยากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ดังนั้นเมื่อเทียบกับ เอ่อ ลำดับความสำเร็จถัดไปของคุณเนี่ย มันก็จะเป็นคนละเรื่องกันเลย ดังนั้นตรงนี้ก็อยากให้ใจดีกับตัวเองไว้นะครับ แล้วก็ เอ่อ ดำเนินชีวิตไปตามจังหวะชีวิตของตัวเองให้ได้ เท่านี้ก็ควรที่จะเป็นที่พอใจได้แล้วครับ
อืม ค่ะ พอได้ยินแบบนี้แล้วอะ ก็จริง ๆ อะ เราก็รู้นะคะ อย่างที่ปิด เป็นอย่างที่คุณบอกเลยค่ะ เพราะว่าเราอะทุกวันเนี้ย เวลาเราเห็นคนอื่น ที่แบบ อุ๊ย! เขามาโพรโมตว่า เขาสำเร็จนู่นนี่นั่น ใช่ไหมคะ สำหรับตัวเราเองอะ เราเป็นแบบอย่างที่ 2 ที่คุณบอกเนี่ยแหละค่ะ ว่ามันกลายเป็นว่า เออ เรากลับท้ออะ เพราะเรากลับมองว่าแบบ "เออ หรือว่าเราไม่ได้เหมาะกับอาชีพนี้จริง ๆ?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอได้ยินอีกมุมหนึ่งที่คุณอธิบายเนาะว่า เออ บางทีการที่แบบมาโพสต์ลง social อะค่ะ มันก็เป็นแค่ด้านเดียว คือเขาเอาด้านที่เขาสำเร็จแล้วเนี่ยมาให้เราดู แต่ว่าในระหว่างทางอะว่า เขาทำอะไรบ้าง แล้วเขาลำบากมาขนาดไหนอะ เขาไม่ได้เอาตรงนี้มาให้เราดูเนาะ เราก็เลยแบบว่า อาจจะคิดไปเองอย่างที่บอกเลยค่ะว่า เอ่อ เราคิดไปเองว่า เขาอาจจะทำมันเป็นเรื่องง่าย ๆ อะไรอย่างเงี้ย คือกว่าเขาจะมาถึงจุดเนี้ย เขาอาจจะต้องแบบพยายามมามาก แล้วก็มาจากจุดที่ยากลำบากกว่าเราด้วยซ้ำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เราก็อาจจะแบบว่าบางทีอะ เวลาที่เราเห็นความสำเร็จทางออนไลน์อะ เราก็จะมองแค่ด้านเดียว แล้วก็ไปน้อยใจในชะตาชีวิต แล้วก็แบบว่าอิจฉาเขา อะไรอย่างนี้ล่ะค่ะ เพราะเอาจริง ๆ อะ นอกเหนือจากเรื่องนี้นะ เราก็ยังมีเรื่องอื่น ที่เราอะเป็นเด็กขี้อิจฉา อย่างเรา ที่เราบอกเลยว่าเราแบบเริ่มเพ้อเจ้อแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนแบบเนี่ยเวลาเราเห็นแบบ เออ เพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศบ่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะเริ่มรู้สึกว่า เหมือนแบบ เอ่อ เราแบบ อือ เขาเรียกว่าอะไรอะคะ ลดค่าตัวเองลง มา คือเหมือนเมื่อก่อนน่ะ เราก็เคยเป็นคนคนนั้นที่แบบ โอ๊ย! ปีหนึ่งฉันก็เที่ยวแบบ 4-5 รอบ อะไรอย่างเงี้ย 4-5 ประเทศเนาะ แล้วพออยู่ดี ๆ เราก็
ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ใช่ อ ครับ อืม ครับ ใช่ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ
เลือกที่จะตกลงมาเองอะ เหมือนแบบเลือกที่จะไม่อยู่ในจุดที่ไปตรงนั้นได้ ก็ เออ ลาออกมาทำงาน อิสระ แล้วก็เงินก็ไม่ได้เยอะเท่าเดิม อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็กลายเป็นว่า โอ๊ย ทุกวันนี้นะ ก็ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำ ทำงานตลอดเวลา แล้วก็ เพื่อให้ได้เงินมา น้อยกว่าเดิมด้วย แล้วก็เหมือนต้องประหยัดค่าใช้จ่าย อะไรงี้ด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็แบบเป็นความน้อยใจเหมือนกันว่าแบบ "เออ เพื่อนได้ไปท่องไปเที่ยวต่างประเทศไกล ๆ เราก็อยากไปบ้างเหมือนกันนะ" อะไรอย่างเงี้ย อืม
อา ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ แต่ว่าถ้าสำหรับชีวิตเราเนาะ เอ่อ อะไรที่เรา เลือกมาแล้วเนี่ย เราก็ต้อง เอ่อ เรียกว่า อะไรที่เกิดขึ้นแล้ว มันก็เป็นสิ่งที่ดีเสมอเนี่ยแหละครับ ไม่ว่าสิ่งนั้น ณ ตอนนั้นเนี่ย เราจะรู้สึกแย่ หรือรู้สึกบวกกับมันนะครับ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย เอ่อ บางทีแล้วเนี่ย มัน การที่ประตูบานหนึ่งมันปิด มันอาจจะเป็นโอกาสอื่นที่ทำให้ประตูอีกบานหนึ่งเปิดให้เราก็ได้นะครับ การที่คุณหลุดจาก เอ่อ ออกจากเส้นทางอาชีพที่มั่นคง แล้วก็มีรายได้เนี่ย บางทีแล้วมันอาจจะทำให้คุณได้รับ เอ่อ อิสระมากขึ้น ในแง่ของการ เอ่อ บริหารเวลาของตัวเองนะครับ ในขณะที่คนอื่นเนี่ย เขาอาจจะ เอ่อ มีโอกาสได้ไปเที่ยว แต่หมายถึงว่า นอกจากเรื่องเวลาที่เขาไปเที่ยวแล้วเนี่ย เขาก็ยังต้องทำงานอยู่ในกฎ อยู่ในกรอบนะครับ ตื่นแต่เช้าเข้างาน เลิกงาน ล ออกมารถติด อะไรอย่างเงี้ยครับ ตามวิถีชีวิตงานประจำนะครับ ดังนั้น เอ่อ ตรงนี้เนี่ยก็ เอ่อ มันเป็นธรรมดาครับ ที่เราจะเห็นคนอื่นมีความสุข แล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบเนาะ ถ้าอย่างงั้นเนี่ย เอ่อ จริง ๆ แล้วจุดที่คุณอาจจะต้องปรับจริง ๆ อะ มันอาจจะไม่ใช่วิถีชีวิตของคุณ แต่ว่าเป็นเรื่องการที่เราไปเห็นเขาเนี่ยแหละครับ เอ่อ อย่าง มันก็มีหลายคนเนาะครับ ที่ ที่เขาใช้แนวคิดของการแบบว่า social detox ซึ่งก็คือแบบว่า เลิกเล่น social สักช่วงหนึ่งนะครับ เพื่อ เอ่อ หันมาอยู่กับ ปัจจุบันมากขึ้น อยู่กับตัวเองมากขึ้น แล้วก็เริ่มดูแลจิตใจตัวเองนะครับ เพราะว่า เอ่อ ลำพังใน social เนี่ย ถ้าที่คุณบอกว่า ม อ่า เจอคนอวดเนี่ย ผมเชื่อว่าจริง ๆ แล้วคุณไม่ได้เจอแค่คนที่อวดความสำเร็จอย่างเดียว แต่อาจจะเจอทั้ง เอ่อ สถานการณ์บ้านเมือง หรือเจอทั้ง เอ่อ ความเห็นที่ค่อนข้างเป็นลบต่อในเรื่องที่เราสนใจ ใช่ แล้วก็ อ่า ยังไม่รวมถึงว่า เจอคนที่มาอวด ทั้งคนที่ใกล้ตัวเรา และไกลตัวเรา ให้เราเกิดความอิจฉาขึ้นในใจนะครับ เพราะว่า เอ่อ มันเหมือนว่ามัน การที่เรารู้สึกอย่างนั้นเนี่ย มันเหมือนว่ามันเป็นกลไกของเครื่องมือของเขาใน social network เนี่ยแหละครับ เพื่อที่ให้เรารู้สึกว่า เรายังไม่พอดีกับชีวิตของตัวเอง เพื่อที่เราจะได้เข้าไปตอบโต้กับคนอื่นในโลกออนไลน์ หรือเพื่อที่เราจะได้ เอ่อ ตั้งหน้าตั้งตาทำงานมากขึ้น เพื่อที่เราจะได้ไปอวดคนอื่นบนโลกออนไลน์นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ย ค สุดท้ายแล้วถ้าเราหลงไปตามเครื่องมือของเขาเนี่ยครับ เราก็จะกลายเป็นเหยื่อของ social network เพื่อที่จะสร้างยอด engage ให้เขา และเมื่อคนอื่น ก เอ่อ เมื่อเราเนี่ยไปถึงจุดที่เราทำ เรียกว่า เอ่อ มีความสุขเนาะ แล้วเราไปลงให้คนอื่นอิจฉา มันก็ยิ่งเป็นการผลิตซ้ำให้คนอื่นเนี่ย ยิ่ง หาทางทำให้ตัวเองสำเร็จ แล้วก็มาลง social อีก อะไรแบบเนี้ยครับ ดังนั้น อ่า ตรงนี้เนี่ย บางทีสิ่งที่ช่วยให้คุณได้ อาจจะเป็นการที่คุณจะต้อง อ่า detox เนาะ อ่า หรือว่างดเล่นเนี่ย soc social สักระยะหนึ่ง หรือว่าลดช่วงเวลาที่คุณจะเข้าไปดูสักระยะหนึ่ง แล้วก็พยายามเตือนตัวเองบ่อย ๆ อะครับ
ใช่ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม พอพูดถึงแบบนี้แล้วอะ จริง ๆ ก็น่าสนใจมาก ๆ เลยนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกเลยอะว่า เราเริ่มรู้สึกตัวแล้วอะค่ะว่า เราอะน่าจะแบบเป็นคนที่เพ้อเจ้อมาก ๆ ทุกครั้งที่เข้าไปอะ เราก็จะมีความรู้สึกเหมือนแบบด้อยค่าตัวเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่า เหมือนมองว่าแบบ เออ เรา เหมือนดูถูกตัวเองอะ จนเรารู้สึกแย่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอคุณมาพูดอย่างเงี้ย เออ เราก็พอเห็นภาพ แล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะ แล้วก็คิดว่าสนใจมาก ๆ ด้วยอะ ไอ้การ detox เรื่องของ social เนี่ยค่ะ เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่า เราเล่นน้อยลง แล้วเราก็เป็นอย่างที่คุณบอกเลยค่ะ เหมือนเราไม่ได้เปรียบเทียบอะไรเลยกับใคร เราก็แค่เหมือนใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขในแต่ละวัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราไม่ได้โพสต์ เราไม่ได้ดู ไม่ได้ทำอะไรเลย อะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราตอนนี้ก็ได้ เพื่อให้เราหายจากอาการแบบด้อยค่าตัวเองแบบนี้อะค่ะ ยังไงก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่เหมือนแบบว่ามารับฟังแล้วก็ให้คำแนะนำที่ โอ้โฮ! ดีมาก ๆ เลย เราก็คิดว่าเราน่าจะไปปรับทำได้ แล้วก็อาจจะทำให้เราอาการดีขึ้นด้วยอะค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะ
ครับ อือ ครับ อา ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ใช่ ครับ ใช่เลยครับ ครับ ด้วยความยินดีเลยครับ ก็หวังว่า เอ่อ สิ่งที่แนะนำไปเนี่ย จะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจ แล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ